باقول لك إيه، هو أنت شايف كده إن لو عايزين نخلّي ال ال المدينة كده تبقى صديقة للبيئة، وتكون حاجة يعني تكون أخضر من الأول، إزاي بقى نبدأ منين كده، ونعمل ده إزاي؟
تمام. بُصّي بصراحة، فكرة المُدُن الخضرا دي، من الحاجات الممتازة اللي أنا شُفتها، وواجهتها حتّى في دراستي. آآ كنت بادرس حاجة كده ليها علاقة بال آه، بالعمارة الخضرا. فشايف إن المُدُن عمومًا لازم تَتَوجّه للتَوجّه ده، لإن هو ده التَوجّه الجديد. آآ اللي هو الصديق للبيئة، والمُدُن الخضرا، لإن في الأول، وفي الآخر البيئة طول ما إحنا أصدقاء ليها، هي هتبقى صديقة لينا. فشايف إن المُدُن بتاعتنا دلوقتي لازم نبدأ إن إحنا نخلّيها مُدُن خضرا، آآ حتّى نبدأ من المدينة بتاعتنا إحنا. يعني لو هنبدأ من المُدُن بتاعتنا، آآ لو حتّى بدأنا بحاجة بسيطة، زي إن إحنا نزرع مَمَر شَجَر، آآ ن نعمل المُسطّحات تبقى متظلّلة، نزوّد أماكن فيها مَيّة، آآ كل واحد يزرع في البلكونة بتاعته شجرة. دي كلّها حرفيًا بتبقى بداية آآ لوجود المُدُن الخضرا. إن إحنا نبدأ بالحاجات الصغيرة.
والله؟! إمم. ماشي. صحيح. إمم. جميل أوي. آه. إمم. طيب دل يعني لنفترض مثلًا إنه المدينة بتاعتك، قالوا لك: "تعالَ إحنا عايزينك دلوقتي حالًا تحوّلها لنا لمدينة صديقة للبيئة، وتكون خضرا." هتعمل إيه بقى؟
آه. إمم. بُصِّي أوّل حاجة إحنا ممكن نبدأ ب بحاجات صغيّرة، زي ما قُلت لِك، يعني إحنا مثلًا أو هادِّيكِ مثال، إحنا عندنا هنا في السكن عندي، آآ المكان اللي أنا ساكن فيه، المسافة ما بين البيت عندي و والسوق التجاري، آآ مسافة 5 دقايق مَشي تقريبًا، ال5 دقايق المشي ديَّة، أنا ماشي باصِص في الشمس والشمس باصَّة فيَّ، فما فيش أي حاجة بتعمل أي ضِلّ أو كده، لدرجة إن أنا ما بقيتش طايق إن أنا أمشي في المكان ده، فمع الوقت آآ اتكلمنا كده ك ك يعني حي ومكان ناس ساكنين وكده، اتكلمنا مع الجهاز، قُلنا إن إحنا محتاجين نعمل ممر شجر، بحيث إن الناس تستَظِل فيه وهي ماشية في الطريق، وبالتعاون برضو مع المسجد بتاع ال بتاع الحي، قِدرنا فعلًا نعمل كده، وبدأنا إن إحنا نحط نبات اللي هو ب بيكبر بسرعة، ويتسلَّق بعضه، ده بدأناه على الخط بتاع ال بتاع الطريق، ولازم طبعًا يبقى الجذور بتاعته مش عميقة، لازم الجذور بتاعته تبقى ملمومة؛ بحيث إن هي ما تعملش مشاكل لبعض وتموت في الآخر. فبدأنا فعلًا جِبنا ال النباتات دِيَّة، وزرعنا ال الخط بتاع الشارع، وبدأ فعلًا إن إحنا أنا بقيت مبسوط وأنا رايح، يعني أنا بقيت رايح السوق التجاري دَوَّة، أنا مبسوط وأنا ماشي، ماشي تحت ضِلّة، والضِلّة دي جميلة جدًا وفيها متنفس وحلو، فدي أوّل حاجة إحنا ممكن أصلًا نبدأ بيها، لو إحنا عايزين نعمل آآ مدينة خضرا أو نحوِّل المدينة بتاعتنا لمدينة خضرا. في طبعًا حاجات كتير.
امم. امم. آه. أوه! اهم. ماشي. امم. جميل أوي. امم. براڤو. امم. آه، حلو أوي. عظيم أوي، جميل، جميل، جميل. صراحة إن أنت أبهرتني الصراحة، طب بُصّ يعني، أنت شايف بقى إنّه في حلول كده يعني ممكن نعملها مثلًا، آآ مؤقتًا كده؟ يعني ممكن تدينا أمثلة مثلًا من مُدن كده أو حاجات نجحت في الموضوع ده.
امم. أكيد، أكيد طبعًا، يعني أنتِ عندكِ من أشهر المدن ال اللي بدأت في كده، آآ مدينة برشلونة، مدينة برشلونة بدأت تقسِّم ال السكان أو البلوكات السكنية بتاعتهم، لشكل مُربعات، و وحاجة نظام اسمه: شبكي في التخطيط، ده نظام شبكي كده، بتبقى مُربعات شبكية، وبيبقى مُربعات، كل مُربع سكني بيكون ليه المدخل بتاعه، آآ وبيكون مدروس كويّس جدًا، حركة الهوا فيه، بحيث إن الناس ما تحتاجش إن هي تجيب سخانات في ال في الشتا، ولا تجيب تكييفات في ال في الحر والصيف، بحيث إن الهوا يبقى مدروس، بحيث إن الهوا يخش في الوقت بتاعه المضبوط، آآ فدي حاجة هُم عاملينها في النظام بتاعهم، تاني حاجة، آآ، إن ال المكان نفْسه متظلل كويّس جدًا؛ بحيث إن هو يدخَّل لي شمس في الشتا، ويمنع لي ال الشمس في الصيف؛ بحيث إن أنا ما أتحررش أكتر، فدي برضو حاجة اتعملت من مجرّد إن أنا بس عِدت التقسيمة وضبطتها، يعني مش لازم إن أنا الحاجة تبوظ عشان أصلحها، لأ أنا أصلًا ممكن قبل ما أبدأ أعمل الحاجة، أنا أضبطها أنا ب أنا بنفسي أضبطها، فدي كانت أوّل حاجتين اتعملوا مثلًا. آآ في حاجات كمان زي طبعًا زراعة الشجر، اللي هي ممكن تكون آآ من 30 ل50% أصلًا من العمارة الخضرا، إن الناس تبدأ تضبط ال تضبط الأماكن بتاعتها ب بزرع وشجر وكده، آآ فدي من ضمن الحاجات، وفي برضو حاجات كتير جدًا اتعملت في برشلونة ومدن تانية- على فكرة- ليها علاقة بال بالقصص دِيَّة يعني، بس دي كانت من أبسطُهم يعني.
أوه! جميل، امم. امم. امم. أوه! جميل. اهم. امم. جميل أوي. آه، كويس. بالضبط. اهم. أوه! امم. أ والله! إ طَب طَب قُل لي طيَّب على مدينة تانية، وقُل لي عملوا إيه برضو؟
بُصّي، في مدينة اسمها Copenhagen. مدينة Copenhagen ديّة، من أحلى المُدُن آآ اللي طبّقوا فيها مقولة الصفر كربون. اللي هو، عايزين يا جماعة نعمل المدينة ديّة، من غير ما يكون فيها أي كربون. لإن الصداقة للبيئة، مش بس شوية شَجَر، ومَيّة، وحتة نبَص الظل فيها، لأ طبعًا. القصة بتاعة الصفر كربون، ما دي بتأثّر على البيئة، وزي ما أثّرت على طبقات الأوزون، والقصة الكبيرة دي. فبدأوا يعملوا آآ العربيات المُستخدمة، قالوا: "لأ، إحنا مش عايزين بعربيات بنزين تطلّع لنا عَوادم وتقرفنا. إحنا لأ، إحنا هندخّل أكتر عربيات كهربا." فدي كانت من بداية إن هم يعملوا الصفر كربون. قالوا: "طب وليه أصلًا ندخّل عربيات؟ ما إحنا نَعتمد أكتر على المواصلات العامة. فبدل ما كُل شخص يبقى قاعد في عربية، أو موتسيكل، أو أيًا كان وسيلته إيه، بَدَل ما يبقى شخص واحد قاعد فيها، ويعمل لي زحمة. لأ أنا هاخلّي آآ، هاخلّي كُل شخص ما يبقاش في عربية لوحده، يبقى مثلًا أوتوبيس كامل يدخّل بتاع 50 شخص والّا حاجة. فبَدَل ما كُل واحد بقى ماشي" إمم.
إمم. أوه! حلو أوي. إمم. صحيح. إمم. جميل أوي. آه. إيه ده؟ إيه ده؟ طب ثانية بس. ماشي، طب طب إزاي طيب يعني نعتمد على المواصلات؟ طب الناس يعني أكيد أكيد ده وِحِش برضه، أكيد ده له تأثير سلبي.
هو ممكن يبقى ليه تأثير سلبي في في بعض وجهات النظر للناس. يعني في ناس برضه بتبقى بتفضّل إن أنا معايا عربية، واتحرّك بيها. بس هو برضه إحنا مش بنمنع ال مش بنمنع العربيات بشكل بنسبة 100%، أنا ما ينفعش أعمل كده، أنا لو عملت كده ممكن أعمل مصيبة. فاللي بيحصل، إن هم بيكثّفوا عدد ال المواصلات العامة، والخطوط بتاعتها، بحيث إن الخطوط دي تبقى بتخدم على ما يَقرُب ل90% من الأماكن اللي الناس بتروحها. فالمنطقة اللي أنت عايز تروحها ،لأ خُد مواصلة عامة هتبقى أحسن. ليه ممكن تبقى أحسن؟ لإن إحنا بنخصّص طريق، طريق واحد للمواصلة العامة. بحيث إن لو في أي زحمة مرورية العربيات دخلت فيها، فلأ كده، كده في مسار مُوحّد آآ لمثلًا للقطر الكهربا، أو للأتوبيس الكهربا. فخلاص، فأنا أنا لمِّيت بتاع 50 ل100 شخص في حتّة واحدة، وخدت الطريق من أوِّله لآخره من غير ما أخُش أصلًا في أي زحمة. فاللي معاه عربية اتعطّل في الزحمة، ما وصلش في ميعاده، ما وفَّرش حاجة، بالعكس ده يمكن آآ بيبقى في مساندات دولية بتساعد إن أصلًا ت تخفّض سِعر المواصلات العامة. فأنا بدأت آخُد الناس من إيه، سيبوا يا جماعة بعربياتكم، وتعالوا ناخُد كلّنا المواصات العامة اللذيذة. آآ، وبحيث إن احنا نقلّل من العوادم بتاعة العربيات، وكمان نِركب مواصلة صديقة للبيئة. آه قولي.
إمم. أيوه. حلو. إمم. إمم. فهمت، آه. إمم. آه. طب خلّيني خلّيني أسألك سؤال. تما خلّيني أسألك سؤال، هو أنت شايف إن ده ممكن يتطبَّق في مصر بسهولة؟
والله هو بالسهولة دي، أنا ما أظنش؛ لأنّ هو الموضوع مش سهل. لأن الموضوع بيكون مبنِي على تخطيط، لأن إ إحنا هنا في مصر هي ما اتبنتش على على مدينة خَضرا، يعني زي مثلًا مدينة مصدر دي اتبنت على مدينة خضرا وخلاص، هي أصلها كان كده، ولكن هنا في مصر هي المدينة اتبنت خلاص، إحنا هنا بنينا، فإحنا محتاجين بقى نعالج، ونحط حلول بديلة للحاجة اللي موجودة. يعني لو هنطبَّق نفس فكرة المواصلات، بدل ما يبقى في مواصلات بال بالبنزين، لأ، إحنا نستبدلها بمواصلات كهربا زي المترو، مترو الأنفاق ما هو كهربا من ده يعتبر آآ، حاجة بتساعد إن المدينة تتحوَّل لمدينة خضرا. المترو الأنفاق الموجود في القاهرة. آآ، ففي حاجات تانية ممكن نبدأ بقي نستبدلها واحدة واحدة زي كده. يعني هاقول لكِ حاجة إحنا ممكن نعملها، ممكن آآ، نعمل آآ، بَدَل ما يبقى في عربيات كتير في كل حتّة، إحنا ممكن نقلل أصلًا الparking، أو نخلِّي الجراشات برسوم أعلى، فاحفز الناس إن هي بدل ما أمشي بالعربية بتاعتي، واخُش اركنها في جراش وأدفع فلوس كتير، لأ، أنا هاعمل ال هاعمل هاركب مواصلة عامة عشان ما ادفعش الفلوس دي. فاحفز الناس إن هي تستخدم المواصلات العامة، بحيث إن أنا ما ازنُقش الناس في ال ما ازنُقش الناس بالعربيات بتاعتها، فده بصراحة مُقترَح بالنسبة لي حلو يعني. اهم.
إمم. آه. أيوه، أيوه. إمم. أكيد. آه. ماشي، ب إمم، اتفضل. إمم. لا، حلوة. حلوة، حلوة. <laughs> لا، فكرة جامدة الصراحة. إمم، إمم، إمم. لا، فكرة جامدة بس أنا بس أنا شايفة ويعني عايزة أشو عايزة وجهة نظرك برضه في الموضوع ده، إن هو إيه <tsk> يعني هل من وجهة نظرك كده ممكن ده يختَلِف كده إنه ال ال البلد دي هل هي قادرة والّا مش قادرة إنها أصلًا يعني كمثلًا الموضوع هيحتاج تكلفة.
آه. آه. أكيد تفرق، هتفرق طبعًا. يعني إحنا هنا مثلًا في مصر آآ، الموضوع هينقسم شِقّين، وفي أي بلد عمومًا على فكرة آآ إن الشِق الأولاني هو الناس المستخدمين المستهلك للحاجة ديّة، الشخص بيركب عربية أو هيركب مواصلات، ده الشِق الأولاني من ال من المشكلة وحلَّها. والشِق التاني هي بقى الج الناس اللي هتعمل، اللي هي الجهودات الدولية، الحكومة، المشاريع الخاصة، أيًّا كان بقى الجهة اللي هتوفر لي المواصلة العامة، أو هتزرع لي الشجر أو هتقلّل لي من من الكربون مثلًا والقصة دي. فالاتنين دول لازم يشتغلوا مع بعض. ما هو معلش لو أنا دلوقتي كدولة رُحت عملت آآ، مواصلات عامة كويسة جدًا، ومترو أنفاق لذيذ والحاجة دي كلها صديقة للبيئة، جه في الآخر برضه الشعب مُصمِم إنه هو أو البشر المُستهلكين اللي هو إحنا، جيت في الآخر لأ أنا هاركب العربية بتاعتي غصب، أنا حابب العربية بتاعتي ومنشِّف دماغي، يبقى أنا كده ما حلِّتش حاجة.
إمم. آه. آه. فهمتك، آه، إمم، إمم. مضبوط. آه. اوه، صحيح، إمم.
فالاتنين همّ بيخدّموا على بعض، أنا باساعدك عشان أنت تساعدني. فأنا باعمل لك حاجة كمُخطِط أو مهندس مثلًا بيخطط لك حاجة أو جهود دولية، فأنت لازم برضه كمُستهلك أنت تساعدني استخدم الحاجة اللي أنا وفرتها لك. بس طبعًا بشرط لازم تبقى حاجة كويسة، ما هي لو حاجة مش كويسة يبقى فشل، حاجة كويسة تبقى نجح.
إمم. تمام، طَب، خلّيني بقى أقاطعك هنا بقى وعايزة أسأل لك سؤال مهم اوي، هو يعني إحنا مثلًا لو عايزين كده نبدأ إن إحنا نع يعني نوَّعي الناس كده إنه يا جماعة إحنا في خطر مثلًا، وإحنا ع محتاجين ناخد خطوة. أنت بقى ك يعني أنت قُلت لي إن ده مجال دراستك، قُل لي بقى أنت هتعمل إيه؟
قولي طبعًا. إمم. إمم. أكيد. آه، بالضبط، تخطيط. والله بُصّي، أول حاجة طبعًا الحمَلات التوعوية، آآ اللي بتكون في التلفزيون، أغلب الناس دلوقتي بتستخدم التلفزيون والسوشيال ميديا وكلنا عارفين ده: فالحَمَلات اللي تبقى موجودة قدّامهم قدّام عينيهم دي هتسهل لهم الموضوع أوي. اللي هو يا جماعة لأ الكربون خطر، الكربون بيزيد، البيئة أصبحت ضدنا. وندّيهم أمثلة مثلًا براكين مثلًا بدأت تنفجر، زلازل بدأت تحصَل. الحاجات ديّة بتخلّي كده في رهبة في نفوس الناس، اللي هو لأ إحنا بنعمل حاجة غلط، والحاجة الغلط دي ممكن تضرِّنا، لأن إحنا لو ضرِّينا البيئة هتضرِّنا، فالناس هتبدأ بقى تحس إن لأ، إحنا لازم ناخد بالنا أكتر آآ، و ويعني ناخد بالنا بقى من القصة دي عمومًا. وبرضه في حاجات تانية ممكن أصلًا تتعمل في الشارع، يعني مش شرط كمان السوشيال ميديا وبس.
ماشي. آه، آه. ماشي. اوه، أيوه. اهم. جميل. صحيح. إمم. تمام. اهم. آه، طب إيه هي طيب الحاجات اللي ممكن تعملها في الشارع؟
إحنا ممكن نبيّن للناس إن الحاجة دي بتأثّر عن طريق مثلًا آآ تماثيل، نُصُب تذكارية، يُفَط في الشارع آآ، مثلًا حملة لقَبل وبعد، إن إحنا نبدأ بمشاريع مثلًا أولية، ونشارك الناس فيها، أنا عايز أقول لِك إن مشاركة الناس في الموضوع هي اللي هتفرق أصلًا، ما هو أنا ما أجبرش الشخص على حاجة، فكل الحاجات دي ممكن تحصل في الشارع، تقنع الناس أصلًا إن هي تبقى صديقة للبيئة، و وتتعامل يعني مع الموضوع ده.
صحيح. طب جميل، امم، صحيح. امم. مضبوط. امم، طب أنت من رأيك كده، يعني تحب مثلًا كده تنصح الناس إنها مثلًا تجيب زرع في بيتها، عشان مثلًا تحس إنها قريّبة، والَّا والَّا أنت عايز تقول لهم إيه؟
آه. طبعًا. والله أنا شايف إن لو كل واحد جاب زرعة واحدة بس، واحدة حطّها بس في البلكونة بتاعته، فلو عندنا عمارة مكوَّنة من 10 أدوار فكل دور أصبح فيه كل شقة حاطّة زرعة، فلو هم 40 زرعة، ف إحنا نقلنا المنطقة دي في حتَّة تانية، شوفي بقى لو كل واحد حطّ زرعة؛ فبقوا 10 عمارات، 20 عمارة، بقى حيّ كامل، بقى منطقة كاملة، ب بعد كده تبقى مدينة كاملة. مع إن ممكن أصلًا نبدأ إن إحنا نحوِّل المدينة الخضرا دي من إن مجرّد واحد بس يحط زرعة، وكل واحد يقلِّده، ف دي نقلة ده نقلة خيال، ده نقلة خيال، ده أنت هتحفِّز ال هتحفِّزي اللي حواليكِ إن هم يعملوا زيِّك وفي نفس الوقت أنتِ شعورِك في البيت، لأ أنا بقيت حاسس إن في متنفَّس طبيعي، وإن أنا باساعد على خلق البيئة، ومن هنا كمان بقى مش كل شخص هيبقى بدأ، لأ، هنا بقى ال الجهاز أو الحي أو كده هيقول طب ما أنا أبدأ أنا كمان، ما الناس بتبدأ أهي، فتبدأ بقى الحي يشتغل على حملات أوسع حدائق، جناين، آآ، طرُق مسارات للع لل مثلًا لل للدراجات، العجَل، بدل ما الناس كانت بتمشي بعربيات، لأ تبدأ تمشي بعجَل، آآ، نبدأ نعمل لهم مُشاه آآ، للناس منا مناطق مستظِّلة للناس تمشي فيها، بدل ما تستخدم عربياتها آآ، نقرَّب المسافات يعني بدل ما الخدمات تكون بعيدة عن الناس فالناس تركب عربيات، لأ إحنا هنكتّر الخدمات بحيث تبقى قريّبة للناس 5 دقايق مشي مثلًا. فدي كلّها حاجات تفرق ال تفرق في المساعدة، والناس هتبدأ بنفسها لحد ما هتوصل للمرحلة دي.
امم. امم. جميل. أوه! اهم. امم. طب وده هيغيّر إزاي، هيغيّر إزاي في الحي بتاعك؟ امم. جميل. آه. امم، صحيح، أيوه. بالضبط. ماشي، آه. فكرة. امم. جميل. جميل. طب، بُص بقى، يا سيدي أنا عندي سؤال أخير كده، يعني أنت شايف كده الصراحة من وجهة نظرك يعني، هو البلد دي ممكن تروح فين لو ملحقناهاش بإن إحنا عايزين نخليها صديقة للبيئة؟
آه، قولي لي بقى. آه. كوارث، كوارث تبدأ بالكوارث البيئية طبعًا، يعني ده ممكن توصل زلازل في أعماق البحر المتوسط أكيد طبعًا، ممكن كمان تحصل فيضانات في اسكندرية وليكن، كل ده بسبب إن الناس مش مدركة إن هو الناس بتقول: "لا يا عم يعني هي الشجرة يعني اللي أنا هازرعها دي هي اللي هتفرق يعني؟" فالناس كلها شايفة كده، فأحب أقول لا، ده ممكن تحصل كوارث طبيعية، فيضان من البحر آآ، آه، حقيقي آآ، ممكن تحصل براكين تبقى تأثر علينا بزلازل أصلًا موجودة هنا، ف وزي زلازل حصلت كتير قبل كده، فمش مش القصة إن أنا أأمن وبس، لا، أنا لازم كمان زي ما بيقولوا كده: "الوقاية خير من العلاج." أنا مش هاستنى الكارثة تحصل عشان أروح أعالجها، لأ، أنا هاقي نفسي منها آآ، وأستخدم كل اللي أنا أقدر عليه بحيث إن أنا أِحد من كل الكوارث البيئية اللي ممكن تحصل عن طريق الحاجات البسيطة اللي إحنا اتكلمنا عنها، كلها حاجات تفرق.
اوه! اوه، للدرجة دي؟ يا نهار أبيض! إمم، صحيح. يا لهويّ! ربنا يستر. إمم. أوف! اهم. صحيح. صحيح، صحيح. جميل. إمم. صحيح، عندك حق، الصراحة أنا مبسوطة أوي بالكلام معاك يعني وأت أتمنى نتقابل قريب بقى ونكمل الموضوع ده. <chuckles>
والله أنا اللي اتبسطت. أتمنى، أتمنى، شكرًا ليكِ، أنا اتبسط جدًا.
إن شاء الله.